Eh aku pengen nanya nih, pernah nggak ada aplikasi yang bikin kamu itu malah nun nunda-nunda pekerjaan gitu?
Aduh ini ada lagi Kak, jadi aku bisa dibilang lumayan sering nih Kak, eee, untuk apa, pas buka aplikasi tuh jadi pekerjaan tuh jadi tertunda dan akhirnya numpuk Kak. Seringnya tuh aku
Waduh waduh kayak kebaca nih ya aplikasinya. <chuckles>
<chuckles> Kalau aku
Kayak bisa terdeteksi tuh. <chuckles> A apa gimana gimana?
Apa, apa kira-kira tuh Kak? <chuckles>
Waduh kayaknya kalau, eee, di dunia pria itu cuman 2, kalau enggak game terus hobi, eee, itu aja deh biasanya. <chuckles> Iya kan. <chuckles>
Apa tuh? Ah iya benar banget, iya. Jadi jadi itu emang, kedua itu emang, eee, bisa dibilang kayak momok bukan momok sih kayak kayak salah satu penyebab utama pekerjaan tuh nggak kelar-kelar gitu. Dan menurutku yang paling sering banget sampai menunda-nunda kerjaan tuh aplikasi streaming sih kayak entah itu Netflix, entah itu YouTube, itu kan soalnya kalau misalnya kita udah nonton, terus nggak diselesain itu kan kayak tanggung banget ya kayak kayak ada yang kurang gitu kan. Bikin penasaran apalagi kalau kita nonton Netflix yang itu tuh series Kak, yang itu tuh ber-season-season, berepisode-episode gitu. Jadi heeh bahaya banget itu kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol, kita bisa tuh kayak seharian bukan seharian, semalaman sih, semalaman nggak tidur cuma nonton itu, maraton itu, itu kan. Jadi emang harus self control tuh penting banget, bisa harus harus ngontrol diri itu penting banget, Kak. Jadi, eee, sebisa mungkin pekerjaan itu juga nggak sampai tertunda gara-gara kita menjalankan hobi kita, gitu Kak.
Oke oke. Waduh. Iya. Bikin penasaran ya? Waduh bahaya. Maraton ya. Oke. Oke oke, tapi pernah nggak kejadian beneran nih, eee, karena kamu udah buka aplikasi itu, kebablasan gitu, sampai-sampai, betul-betul kamu itu kayak kerjaannya nggak kelar gitu?
Me eee, pernah banget Kak, jadi aku kan sempat, eee, kerja jadi guru ya Kak ya, di mana guru ini kerjanya itu nggak cuma di sekolah kadang kerjanya ada yang dibawa ke rumah juga, kayak misalnya koreksian atau mungkin bikin soal gitu kan kadang kita nggak lakukan di sekolahan karena karena di sekolah kan waktunya terbatas ya Kak ya, jadi mau nggak mau kayak kalau misalnya kerjaan belum selesai tetap harus dibawa pulang gitu. Nah pernah waktu itu aku juga pas lagi senang-senangnya nonton series, jadi ada salah satu drama Korea judulnya Taxi Driver, itu kan menurutku, eee, salah satu drama yang ceritanya tuh keren banget dan benar-benar bikin penasaran s di setiap episodenya. Jadi kalau misalnya udah selesai 1 episode tuh kayak kalau nggak lanjut lagi kayak, "Aduh, kok nggak bisa ya." bikin penasaran banget gitu Kak. Jadi, akhirnya karena udah terlalu sering nonton sampai berjam-jam, ya udah, itu yang correction harusnya besok udah disetor, ternyata masih numpuk belum aku koreksi gitu Kak.
Iya iya. Waduh. Bikin penasaran gitu ya. <chuckles> Waduh waduh ternyata memang kejadian nyata ya didalam hidup kamu gitu, karena hanya membuka 1 aplikasi bisa mengubah atau pun berdampak yang sangat signifikan tuh terhadap pekerjaan kamu yang harusnya selesai, jadinya enggak selesai gitu ya. Nah, setelah kamu mengalami kejadian itu tuh, kamu kayak mulai mengevaluasi diri nggak? Atau kamu kayak ngerasa wajar aja tuh?
Benar. Benar banget Kak. Benar. Tentu tentunya mengevaluasi diri Kak. Jadi tetap ada yang harus dirubah gitu kan, walaupun sebenarnya nggak ya itung itu cuma apa namanya ya, bertahan sebentar aja gitu kan. Tetap tetap aja itu kayak keinginan-keinginan kayak gitu tuh, kayak kembali lagi dan kita tuh kayak lupa gitu kalau kita tuh pernah kesusahan gara-gara kita nggak bisa ngontrol diri sendiri, gitu. Jadi walaupun kita udah evaluasi kita udah introspeksi, ada aja kayak waktu wat atau mungkin momen tertentu yang bikin kita, eee, apa namanya, mengulangi kesalahan yang sama gitu, karena mungkin walaupun walaupun dramanya udah selesai, tapi masih ada drama-drama yang lain gitu. Jadi, penasaran itu semakin-semakin nambah gitu Kak, susah jadinya mengontrol diri tuh.
<chuckles> Iya iya. Waduh waduh. Wah iya ya. <chuckles> Tapi menurut kamu nih, aplikasi-aplikasi tersebut khususnya yang streaming tadi itu ya, itu memang sangat-sangat dirancang untuk, eee, sehingga penontonnya itu dituntut harus selalu ada gitu? Atau memang itu hanyalah kelemahan penontonnya yang tidak bisa mengontrol diri mereka gitu? Karena kan, eee, apa namanya se terlalu, eee, penasaran barangkali atau terlalu seru itu tayangannya gitu?
Itu kalau menurutku mungkin dua-duanya benar semua sih Kak, Jadi, eee, yang namanya produser film atau mungkin, eee, penggiat film ketika bikin film atau series itu kan, otomatis pengen, eee, apa, penontonnya nih terhibur sampai sampai dia tuh kayak ketika nonton tuh kayak nggak pengen berhenti gitu. Jadi ada ada salah satu series yang kayaknya memang sengaja dibikin setiap setiap apa ending episode nih kayak ada ada aja yang ada yang memang gantung, jadi kayak penonton tuh jadi bertanya-tanya, "Aduh ini yang benar gimana nih, nanti ending-nya gimana nih?" Terus jawaban ha jawabannya hanya ada di episode-episode se se selanjutnya gitu, jadi mau nggak mau, kalau mau nyari tahu jawaban ya harus harus lihat episode selanjutnya gitu. Nah itu itu salah satu faktor kalau dari, eee, produsen filmnya gitu, tapi kalau dari sendiri juga ada sih Kak. Walaupun dari prodeen eee, produsen filmnya emang niatnya pengen membuat penonton tuh nggak berhenti nonton, tapi kalau emang kita punya apa namanya, kontrol sendiri gitu kan, kita bisa mengatur it apa namanya, waktu kita sendiri ya, mau dia filmnya sebagus apa pun, sepenasaran apa pun, ya kita tetap harusnya nggak bakal terpengaruh gitu kan kalau kalau kita udah punya kontrol sendiri gitu ya, Kak ya. Tapi beda kalau misalnya orangnya <chuckles> tetap tetap terbawa arus ya udah susah itu Kak. Tetap harus disadarin itu orang-orang kayak gitu.
Oh, menggantung gitu ya? Waduh. Mutar lagi tuh ya. <chuckles> Waduh. Iya. Oke oke benar. Mhm benar banget. <chuckles> <chuckles> Butuh diselamatkan gitu ya, oke oke. Terus kan kamu udah pernah nih, eee, mengalami kejadian kamu kebablasan gitu kan nonton di salah satu, eee, streaming service gitu tadi. Nah, itu kan biasanya aplikasi itu, terutama kalau di HP gitu yang selalu diba bawa, kan ada notifikasinya tuh. Kamu itu termasuk yang mengatur notifikasi kayak yang sering mem mempengaruhi kamu? Atau kamu udah lumayan bisa nih kayak memilah-milah dan, eee, bijaksana, eee, menggunakan, eee, waktu kamu untuk menikmatinya? Atau tidak, eee, ditunda dulu deh gitu.
Benar banget. Kalau aku sendiri ini tipe orang yang, kalau ngaktifin notifikasi untuk, hanya untuk hal-hal yang penting saja Kak, kayak misalnya, eee, ketika ada aplikasi yang fungsinya untuk komunikasi itu biasanya aku aktifkan tuh notifikasinya, atau mungkin, eee, hal-hal yang, bersifat pekerjaan kayak email itu tuh nggak boleh tuh aku matiin notifikasinya, cuma kalau untuk, aplikasi lain kayak, streaming terus, eee, mungkin aplikasi marketplace gitu, atau mungkin aplikasi kayak semacam, eee, ojek online itu biasanya aku matiin sih, soalnya kan, eee, kadang promo-promonya itu lumayan ganggu Kak. Jadi jadi daripada aku sebel sendiri mending dari awal nggak lihat gitu Kak. Jadi, untuk untuk beberapa aplikasi emang ada yang aku matiin, ada yang aku hidupin gitu Kak. Cuma kalau untuk streaming juga itu termasuk yang aku matiin juga sih kalau aku. Heeh.
Oh iya, benar benar benar. Oke. Matiin ya, berarti kamu itu memasuki aplikasi streaming ini adalah dengan kemauan sendiri otomatis kan, kan tidak ada gangguan ataupun tidak ada godaan dari notifikasi, gitu. Nah, setelah kamu, apa nih, mengalami kejadian tadi gitu kan, gimana tuh, cara kamu mulai lebih bijaksana tuh, ketika kamu, masuk ke, eee, aplikasi yang menyediakan banyak layanan tontonan yang menarik tadi, sehingga kamu bisa, eee, punya kontrol terhadap diri sendiri gitu, biar nggak kebablasan lagi?
Benar. Benar banget. E kalau itu biasanya aku, yang paling gampang ya aku lakukan tuh biasanya aku, mmm, me me apa namanya, mengat membuat aturan untuk diri sendiri. Kayak misalnya contoh ya, eee, aku aku mau nonton drama ah, tapi, aku harus, eee, konsisten ya aku harus, apa namanya, patuh kepada aturanku sendiri yaitu kalau mau nonton drama, maksimal adalah 3 episode, gitu. Mau dia semenarik apa, mau dia se bikin penasaran apa, kalau udah 3 episode, udah nggak boleh lanjut. Kita kita lanjutin, ya benar, tapi ya, sebisa mungkin yang aku yang aku rasakan itu ya lumayan berhasil lah untuk kayak gitu Kak. Jadi ka karena aku udah sadar juga kan ya yang namanya kayak gitu nggak baik, gitu, jadi kayak ada motivasi tersendiri lah untuk bisa me mematuhi aturan yang aku buat, gitu. Jadi ya, paling banyak sekarang ya paling, eee, satu drama 3 episode atau mungkin kalau emang mau nonton, nonton yang dia tuh nggak, apa namanya, biar nggak jebol gitu pertahanannya, nonton film aja, yang dia tuh cuma 1- 1 film itu, enggak enggak berepisode-episode gitu Kak, biasanya gitu sih kalau aku.
Wah. Tapi agak rentan ya? <chuckles> Oke. Oke. Oh oke. Iya iya iya, benar benar karena kalau udah, yang, series gitu ya, otomatis ya itu tadi ending-nya itu kayak digantung terus, gitu ya. Sehingga, memaksa penonton mau tidak mau tergoda tuh, ada godaan yang besar di dalam dirinya apalagi udah mulai ada ikatan, emosional tuh, ke, tayangan tersebut gitu ya. Beda halnya kalau, film tadi ya yang kam kayak kamu sampein itu ya, kalau habis ya habis gitu kan, nggak ada lagi tuh kelanjutannya. Wah menarik ya cara kamu untuk, eee, mengatasi, eee, godaan itu tadi. Nah, kalau misalnya nih ada nggak, cara lain ataupun trik yang kamu terapkan, selain, eee, kontrol, eee, kesadaran sendiri-sendiri itu? Misalnya dengan bantuan timer ke HP kamu langsung mati gitu barangkali, atau hal-hal yang kamu gunakan, tools-nya gitu, ada nggak, eee, dalam rangka, eee, mengelola ataupun melatih waktu kamu, eee, menikmati tayangan-tayangan yang menggoda tersebut?
Benar. Benar banget. Kalau aku, kalau untuk penggunaan timer bisa di bilang jarang ya Kak ya, malah mungkin hampir nggak pernah gitu. Soalnya ya mungkin karena itu ya, kayak untuk tips yang tadi udah lumayan berhasil gitu, kayak yang maksimal 3 episode gitu. Nah itu, udah lumayan berhasil atau enggak, eee, biasanya aku lebih ke ngelihat jam sih Kak. Eee, biasanya aku gini, kalau misalnya aku nggak, sebelum sebelum aku mulai ngeset kalau maksimal 3 episode, aku biasanya, eee, kalau misalnya mau nonton gitu kan, dan aku masih punya pekerjaan yang harus aku kerjakan, biasanya aku batasi nih, aku hanya boleh nonton sampai jam 10.00 biar nanti setelah jam 10.00 aku bisa mulai ngelanjutin pekerjaan nih, gitu, jam 10.00 malam gitu. Nah tapi kalau misalnya kok ketika aku mau nonton drama dan, dan aku misalnya posisi udah jam 09.30 dan dramanya ini mungkin, eee, lamanya durasinya sampai 45 menit kan otomatis nggak nyampe tuh, jadi aku lebih mem memilih untuk, ya udahlah aku berhenti saat itu juga, daripada aku, eee, lanjut tapi, eee, kepotong jam 10.00 nih, jadi kan kalau kalau kayak gitu otomatis kalau mau ngelan menyelesaikan harus, harus, apa namanya, molor nih, lewat dari jam 10 gitu. Jadi mending di di cut, atau dipotong dari awal aja gitu, kalau aku sih.
Oke, iya iya iya. Iya iya. Lewat ya, iya benar benar. Oke tapi itu membutuhkan, kontrol terhadap diri sendiri yang sangat-sangat luar biasa ya, tidak gampang untuk di lakukan, kan gitu.
Benar banget Kak. Awal-awal juga masih sering jebol sih. <chuckles>
Oke, ini kan tadi <chuckles> karena manusia itu adalah tempatnya, eee, salah gitu ya, selalu ada godaan-godaan yang membuat, eee, manusia itu lemah, gitu ya. Nah, kalau bicara tadi kan itu, eee, layanan service untuk film gitu, ataupun series gitu ya. Kalau aplikasi semacam game itu, pernah nggak membuat kamu itu kayak, eee, tergoda dan, bikin kamu menunda-nunda pekerjaan yang harusnya kamu selesaikan gitu?
Betul. Benar banget. Oh ini kalau game ma bisa di bilang lebih parah sih Kak. Apalagi pas dulu, pas masih zaman kuliah ya Kak ya, belum mulai kerja gitu. Itu, yang seharusnya aku waktu-waktunya di gunakan untuk ngerjain tugas, ngerjain skripsi tapi karena, lagi asyik-asyiknya main game itu kadang sampai baterai habis, dicas lagi habis lagi, itu kayak enggak selesai-selesai gitu Kak, eee, main game-nya. Apalagi pas waktu itu kan aku mainnya main PUBG ya. Dan hampir semua orang di dunia ini mainnya PUBG, gitu kan. Jadi ya, mau nggak mau kan, eee, bukan mau nggak mau sih. Jadi, eee, karena karena pengaruh itu jadi akhirnya kayak susah gitu untuk menolak godaan kayak gitu, ke bawa arus gitu. Jadi ya, itu bukan terbengkalai lagi sih, kayak udah udah nggak diurusin lah, untuk untuk kuliahnya gitu. Betul banget.
Waduh. <chuckles> Iya iya iya. Waduh, iya iya iya iya. Terbawa arus ya, jatuhnya ya? Dah kecebur gitu jatuhnya ya? <chuckles> Nah, itu kan, eee, berarti udah termasuk ke tingkat yang sangat berbahaya, ya. Sehingga, eee, udah nggak bisa mengatur waktu lagi. Karena apa? Eee, baterai habis aja langsung dicas, gitu, ya. Kayak enggak ada berhentinya, tuh. Eee, HP kamu digunain untuk main pada saat itu. Nah, eee, waktu itu kamu gimana, tu, cara mengatasinya? Apakah akhirnya kamu berhasil sadar dengan sendirinya? Atau, misalnya, kamu diselamatkan oleh seseorang? Atau apa yang kamu lakukan pada saat itu?
Oke, aku juga lumayan bersyukur sih, Kak. Kenapa aku bisa sadar gitu, Kak, ya, dan akhirnya berhenti dari kebiasaan itu? Karena waktu itu kan, eee, aku ngerasa kayak temen-temenku kok udah pada lulus, aku sendiri belum gitu kan. Jadi akhirnya akhirnya aku introspeksi nih. Oh, ternyata aku kayaknya terlalu menyepelekan kuliahku nih. Jadi akhirnya ya, eee, aku kayak memotivasi sendiri, walaupun sebenarnya awalnya dari dari orang lain, maksudnya dari, eee, faktor di luar diriku sendiri, yaitu teman-temanku yang udah mulai lulus gitu. Nah, akhirnya dari situ aku memu-memulai memotivasi diri kalau aku nggak boleh kayak gini terus. Aku harus berubah, aku harus memperbaiki nilaiku, dan aku harus lebih rajin lagi nih untuk, eee, mulai menyusun skripsi atau nyicil-nyicil skripsi gitu, Kak. Kalau pas waktu itu sih aku ingetnya gitu ya, Kak, ya.
Waduh. Ya ya ya. Iya, ya. Oke oke. Nah, ternyata kamu, eee, untungnya bisa menyadari itu, ya. Eee, walaupun awalnya meskinya, eee, kamu itu mempertimbangkan teman-teman kamu. Udah le-pada lulus, gitu, kan. Kamu udah mulai ngerasa, “Kok aku sendirian, nih, di kampus,” gitu, ya.
Bener, bener banget.
Jadi, kamu bisa kayak ini, nih. Eee, kuat, gitu, ya. Eee, untuk, eee, motivasi diri sendiri pada saat itu. Nah, terus, masalah aplikasinya gimana, tuh? Apa yang kamu lakukan ke aplikasi PUBG Mobile itu?
Kalau untuk itu, eee, aku tetap main sih, cuma untuk intensitasnya. Ya, intensitasnya aku kurangin aja gitu. Jadi aku, eee, kayak bikin aturan juga tuh buat diri sendiri. Jadi aku hanya boleh main kalau misalnya, eee, s skripsiku udah progresnya udah berapa persen gitu. Jadi aku, apa namanya, kayak ngira-ngira aja gitu kalau skripsiku udah, udah sampai misalnya bab bab 3 dan itu udah 1/2-nya, oh berarti ini udah, udah boleh nih aku main game gitu ya. Tapi itupun masih secukupnya, nggak boleh sampai, eee, baterai habis, dicas lagi, terus batre habis, dicas lagi. Tapi aku batasin biasanya cuma berapa match aja gitu. Kalau mau mau kalah, mau menang, ya tetap le se selesai gitu. Kalau misalnya udah 3 match gitu, tetap selesai gitu sih, Kak.
Oh tetap main. Oke. Wah, tapi itu berat, ya. Terutama lagi, misalnya, ada terbawa perasaan, gitu, kan. Kalau misalnya menang, nih, "Wah, lagi enak, nih, mainnya, gitu. Nambah 1 lagi, deh," gitu. Entar udah menang, "Eh, nambah 1 lagi, oke, nih," gitu. Atau sebaliknya, gitu, kan. "Waduh, kalah, nih. Aku pengen balas dendam, lah, di match berikutnya." iya, kan? Nah, itu gimana, tuh? Kamu kan udah kayak mem memposisikan diri kamu ke dalam, eee, hal yang sulit, sebenarnya.
<laughs> Bener banget. Bener banget. Ya, itu sih, Kak. Walaupun aku a-akhirnya terbawa, tetap p pada akhirnya aku tetap harus lihat realitaku. Realitaku adalah aku mahasiswa yang udah tua dan harus butuh lulus cepat. Gitu, akhirnya tetap, tetap bisa berhenti aja sih, Kak, karena motivasinya udah besar sih kalau menurutku. Itu sih, Kak. <chuckles>
Lulus cepat. Oke. Oke oke oke. Oke, deh kalau gitu makasih banyak atas obrolannya, eee, sangat senang bisa ngobrol sama kamu, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, di lain kesempatan, sampai jumpa.
Oke, Kak. Siap, Kak. Boleh banget, Kak. Sampai jumpa.